Mh-mh.
In qualche modo andresti a ledere un po' la libertà di parola, no, cioè l mhmm, la possibilità comunque di dire un po' quello che si vuole, però siamo sempre lì, ehm certe certe fandonie possono essere molto pericolose. Mi viene da pensare a a quello che è accaduto ad esempio negli Stati Uniti durante il Covid, quando un presidente, scherzando dichiarò ecco, di di di ne di di utilizzare la candeg la candeggina per endovena, e ci furono tanti casi di persone in ospedale proprio per questo. Ecco quindi bisogna sempre essere
Mh, sì. Eh, sì. Non so se scherzasse a quel punto. Secondo me era convinto. <chuckles> Beh, con tutte quelle che spara ogni giorno, diciamo che, si può pensare anche che ad un certo punto gli sia partito l'embolo e abbia detto
Ma io spero di sì perché insomma. <chuckles> Non lo so, io spero io spero insomma che st ehm, stava scherzando. Però ecco, mhmm, ci furono tante persone, finirono in ospedale, ecco, questo, ehm, ci fa capire poi quanto le parole siano importanti, no, ehm, mhmm, e quanto poi la libertà di parola ecco sì ehm, <tsk> non lo so.
baggianata del genere. <chuckles> Debba essere forse un po' limitata, nel momento in cui quello che dici, può essere veramente di ehm, detrimentale nei confronti degli altri, quindi magari, temi di salute mh-mh.
Ehm. Sì, è un argomento chiaramente complesso, ehm, quindi non io non ho una risposta ecco, però secondo me, un minimo di controllo ci vuole, soprattutto nella pubblicazione di notizie, che sono sempre più vicine al vero, no, ehm, oggi, mhmm, diciamo, una notizia falsa ecco la distinguiamo più difficilmente rispetto al passato, ecco quindi, questo è un grosso pericolo.
Mh-mh.